Ờ, mình hiểu cái vấn đề này này. Ồ, bạn, ờ, cũng, ơ, rất là v vui vẻ đấy chứ, bạn hay đi chơi, nhưng mà đôi khi là gặp những cái người mới, những, ơ, cái người mà bạn, ờ, chưa bao giờ từng nói chuyện thì bạn cảm thấy là hơi ngại một chút thôi, đúng không nào? Ờ.
Ừ. Ngại, thiệt! Mà nó khó lắm, mình hông hiểu tại sao nữa. Ví dụ như là bạn thân của mình bây giờ á nha, tại vì nó chơi thân tầm mười mấy, 20 năm rồi á, thì mình mới, kiểu, mình xởi lởi, mình vui vẻ mình tự nhiên thôi chứ. Lúc ban đầu mà hồi xưa mà không thân với nó là mất một thời gian lâu lắm mới thân được. Tại vì cũng vì cái cái cách mà ngại nói chuyện, ừm, ừm, của mình á.
Ờ. Ừ, đúng ha.
Mà kéo dài như thế này thì chắc gì mình mình quen được người mới đâu lâu đủ lâu để mà để mà họ hiểu mình, đúng hông? Để trở thành thân đâu. Nhiều khi họ tưởng đâu, mình, à, hổng có thích nói chuyện với họ, có khi á hả, hổng kết bạn được luôn á.
Ờ, mình hiểu nha.